بصراحة آه، يعني بشكل كبير جدًا أنا بقيت إن أنا حتى الحاجات اللي أنا باحبها زي ال fried chicken دي، آآ بقيت إن أنا أدوّر على طرق كمان صحية ليها، فبقيت باتبّل الفراخ آه وأحطها في الairfryer، باحس إن دي طريقة صحية أكتر بكتير من إن أنا أقلي في زيت وكمان سريعة جدًا، يعني مجرد ما الفراخ بتبقى متتبلة ومتشالة في الفريزر، باطلعها وأحطها في ال airfryer على طول و وكلنا بننبسط. آه كلنا بننبسط بالوجبة دي، باعمل معاها مثلًا آآ سلطة وصوصات جنبها، وممكن بطاطس لو عايزين، وبس الأكل بتبقى وجبة كده خفيفة وسهلة، ولما بابقى مضغو آه <chuckles> لأ يعني. آآ بُص عندنا بدايل، يعني لقيت الفول المُعلّب هنا، بس طبعًا أغلى كتير.
إمم. أيوه. آه جميل. في الزيت آه. بياخدش وقت طويل آه. إمم. والفول والطعمية؟ بتعملوها، والّا محرومين منها؟ <laughs> آه. آه فاصوليا مثلًا، آه، آه.
آه أغلى كتير من الفول في مصر، بس من وقت للتاني باحب أعمله بصراحة على الفطار، ولقيت برضه بديل للطعمية الفلافل اللي هي ال السوري. آه بالضبط، يعني باحس إن هي بتغنيني شوية عن يعني لو وحشاني الطعمية أوي، باحس إن أنا آه بتبقى بديل كويس. قريّبة فعلًا وطعمها لذيذ، طبعًا لما أهلي جُم زيارة عندي وأكّلتهم الحاجات دي قالوا لي: "إيه ده؟! الكلام ده مش مش المصري بتاعنا إيه اللي أنتِ بتاكليه ده؟" آآ بس أنا كنت خلاص متعوّدة عليه بقى لي سنين عايشة عليه وده البديل الوحيد، فأنا حابّاه أصلًا يعني ومبسوطة بيه، هم طبعًا ما قدروش يتأقلموا بسهولة.
إمم. السوري الحمص، آه. آه كويس، قريّبة قريّبة جدًا أيوه. <laughs> مش هينفع، آه. أيوه.

آه هاقول لك في أكلة بيعملوها هنا، آمم، أنا حبيتها بس بصراحة برضو زودت فيها شوية يعني الطبع المصري وغلب عليَّ، آه آمم، بيعملوا أكلة رز وبيحطوا جوه الرز الخضار والف وفراخ، قطع فراخ بتتحمر برّا الرز، و والخضار برضو بيتحمر معاها، وبعدين آآ، بيحطوا كُلّ ده على الرز وهو بيستوي، فبتبقى أكلة سريعة وسهلة، وأنا حبيت طعمها بصراحة، بس برضو آآ، وأنا باعملها في بيتي بقى زودت عليها شوية توابل كده مصرية، آآ، ما قدرتش صراحة يعني إن أنا برضو اح اسمها pilaf هُم بيسموها pilaf de riz، آآ، ف أنا
اللمسة المصرية آه، امم. آه. إمم. آه. اسمها إيه، الأكلة اسمها إيه؟ آه، آه. آه. دي كأنها آسيوية من ناحية روسيا والحاجات دي.
آه آه حقيقي فعلًا، آآ، بس يعني كذا دولة برضو في أوروبا خدوا نفس الأكلة وكُلّ واحد بقى بيعملها بطريقته، بس هي ت تقريبًا أصلها روسي تقريبًا أعتقد، آآ
آه آه آه، أيوه أيوه. آه آه، ممكن أوزبكستان والحاجات ديّة أيوه.
أيوه فعلًا، فآمم، بس حبيتها بصراحة لإنها سهلة وسريعة وفي نَفس الوقت قدرت إن أنا أضيف عليها التوابل بتاعتي عادي جدًا، والأكلة كانت لذيذة وحلوة.
جميل، جميل جدًا آه. آآ، طيب أيوه كمّلي، اتفضلي.
و بس مشكلتي شوية بتبقى لمّا باروح مثلًا مطعم بي بيعملوا فيه الأكْل اللي هو ال بتاعهم هُم وبتوابلهم هُم، ما باحسش إن أنا استمتعت الصراحة خالص يعني بالأكْل، آآ ال
آه خلاص. إمم، يعني خلاص ما فيش أكْل برّا، option الأكْل برّا ده بقى قليل أوي أوي، شِبه منعدم.